Oo, true. Ang galing, 'no, talagang may self-reflection era ka talaga bago ka mag-reach out for help. Maganda din 'yan para, at least, eh, hindi emotionally-charged yung shine-share mo kasi, 'di ba, tipong at least, ah, na-ano mo na, napahupa mo na yung emosyon mo, para din siyempre, yung mga tao, hindi rin makuha kung ano mang emosyon yung, al m m alam mo yun, dala-dala mo. Maganda 'yan, magandang practice. Pero matanong kita, ano yung favorite m way mo para matulungan ka ng tao pag nabibigo ka? Um, ano yung preferred way mo? Yung ano ba yung, ah, parang words of affirmation ba, um, practical advice ba, um, or yung parang presence lang na, "Diyan ka lang, ah." oh, yan. Hmm.
Oo, promise. Mm. Oo. Mm. Yung tama. Presence. Oo, presence, kasi alam mo, naalala ko 'yan, eh, nung nung naghiwalay kami nung ex ko. Actually, ayokong lumabas. Pero alam mo 'yun, 'yun nga, yung friend ko, nung nagpunta kami bigla sa ano, sa Baguio.
Oh. Mm. Ayan, okey. <chuckles>
Feb Feb yun, eh, nag-kita kami.
Hmm.
Alam mo yung, ayaw naman namin talagang pag-usapan na, hindi na namin at, a actually, napag-usapan nang sobrang deep yung mga nangyari about dun sa break up. Parang masaya na kami nang nandiyan kami sa isa't isa, gano'n. Gano'n, for more on presence, kasi alam mo, lalo na sa tulad ng mga kaibigan ko, wala kang masyadong makukuhang matinong payo na walang halong, alam mo yung, fear na seryoso na. "Ikaw naman kasi." yung mga gano'n yung napapanood mo, "Hindi, mali." alam mo yung, go "Ikaw din kasi 'yan, eh." gaganunin ka pa ni "Problema problema mo rin 'yan, eh. May ugali ka rin kasi, eh." yung mga gano'n pa. Yung pero may seryoso, pero halong-halo talaga yung kalokohan na parang, "Oh, next time, ah, min yun minsan mainit mahi mahina talaga yung ulo mo, eh," yung mga gano'n. "Hindi mo nakukuha agad, eh." yung mga gano'n. Hala, oo, yon. Pero y pero nakakapagpagaan 'yon, 'di ba, ng feelings, 'di ba?
Ah, okey. Hmm. <laughs> Totoo. Ha Hindi, wala gano'n. <laughs> Oo, alam mo kasalanan mo yan. <laughs> Mm, oo. <laughs> True. Oo. Mm, gets kita diyan, eh, talaga, yung presence ng tao, kahit hindi minsan kasi naman alam naman natin yung gagawin natin. Madalas na madalas, alam natin yung gagawin natin pero kailangan natin ng at least, tao na ano mo 'yun, um, since ako tayo magre-resolve ng problema, kailangan lang natin ng taong makakasama natin para bigyan tayo ng assurance, 'di ba, na kaya natin 'to. Kasi minsan, magda-doubt ka din, eh, kung kaya mo ba or hindi. At maganda na gets kita, 'no? Madalas din yung mga kaibigan ko, ganyan, eh, parang, "Ano ba naman 'to? Hindi naman nagte-think nang right," <chuckles> okey. Mga mga over naman sa ano, over naman sa iyak, mga ganyan yung mga kaibigan ko din. Pero matanong kita, since, 'yan, um, 'yan yung mga nakakatulong sa'yo, 'no, may mga pagkakataon ba na yung support ng mga tao sa paligid mo ay hindi nakakatulong at nag-a-add lang ng pressure? Ano yung mga pagkakataon na gano'n?
Mm. Oo. Oo. Di ba? Oo. Hmm. Oo.